Só que assim, foi a melhor viagem que eu fiz na vida, sabe?
Hum, sério, porque no improviso mesmo, no perrengue você deu jeito, né, e curtiu também, pelo que eu tô vendo.
Foi. Nossa, foi maravilhoso, eu conheci o vulcão do Chile, conheci o deserto da Atacama, e co me conectei muito ali, com a natureza, né, eu que era apaixonado por praias e tudo, pude conhecer, né, o calor do deserto, e
Ai, que demais. Uhum. É, isso é bom.
É, foi maravilhoso assim, foi um momento de autorreflexão na minha vida. E assim, eh, de todos os perrengues, né, o melhor perrengue é aquele que você sabe abraçar os momentos difíceis.
É verdade. Olha, adorei essa história, viu. Muito obrigada por compartilhar ela comigo.
Ah, eu amei compartilhar, adorei. Eh, até a próxima.